Ouh là, oh, attends, attends, attends, attends, attends. Non ça, <chuckles> voilà, c'est c'était un peu compliqué tout ça, non? <chuckles>
Voilà. Ouais, ouais, ouais, je sais, je sais, je sais. Mmh, mmh, mmh, mmh, mmh. «Un peu compliqué», tu dis? Mon Dieu, si c'était que ça. Hem, ben, en fait, heu, c c'était pas très bien, hein. Puis moi, j'ai pas été très cool sur ce coup, mais enfin, bon, moi, je suis tombée amoureuse de lui, heu, je pouvais pas le contrôler. Voilà, c'était comme ça, mais c'est que lui, il avait quelqu'un, en fait, et heu
<chuckles> Ouais. Mmh. OK, ouais. Ah, il y avait déjà quelqu'un avant toi, en fait.
ouais, ouais il y en avait une autre. Enfin, j'étais l'autre, en fait, c'est horrible, hein. J'étais l'autre, mais voilà, moi, je lui disais: «Écoute, moi, heu, enfin tu le sais», il savait très bien la nature de mes sentiments et tout. Je fais: «Voilà, moi, je t t tu t comptes pour moi, enfin je suis amoureuse de toi. Voilà, c'est comme ça». Heu, j'essayais d'arrêter la relation parce que oui, on avait une petite relation. Enfin pour lui, c'était une relation, heu, comme on dit «extraconjugale», hein, voilà, heu.
Ah. Ouais. Mmh. Mouais. Ouais, OK, ouais, heu, pas pas très cool pour toi, en tout cas, non plus.
Non, c'était cool pour personne, en fait, ni pour elle ni pour moi, et en fait, cette fameuse chanson qui s'appelle Main Girl
Mouais. Ouais. Ouais.
heu, parle, de, bah, qui est ta, heu, fille, heu, principale, quoi, qui est ta copine principale
Mmh OK.
et, heu, elle est sortie au moment où je vivais ce cette, heu, cette relation avec cette personne là.
Ouais, cette relation, très particulière.
Voilà, parce que, en gros, enfin c'était, heu, voilà, moi, j'étais, effectivement, heu, comme le dit Charles Carnan dans sa chanson, j'étais la fille que tu appelles à 2:00 du matin, tu vois?
Mmh mouais.
Mmh, <clicks tongue> voilà, alors je sais pas si j'étais, heu <laughs> comment on dit en anglais l'expression? Le bootycall, c'est pas très glorieux, hein. Voilà, c'est pas l'expression la plus glorieuse, on va se le dire, heu, mais moi, j'étais amoureuse de lui
Ah heu. Ah! Oui, oui, c'est, mmh. Ouais, ce n'est pas magnifique.
donc, heu, voilà.
Ouais, ouais, tu ne pouvais pas, tu ne pouvais pas p rien y faire quoi.
Moi, je disais pas non, en fait, j'étais un bon pigeon, <laughs> j j'étais un pigeon, <laughs> clairement. <laughs>
N ouais. Bon, tu ne pouvais rien y faire et à la fin, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça, je suppose que ça a pas mal explosé à la fin cette, heu, cette situation? Mais tu as utilisé la musique de cette Charlotte justement, un peu, heu, pour te retrouver et dans un point un peu plus confortable par rapport à ta situation.
Heu. Ouais. Bah, en fait. En fait, heu, on avait eu beaucoup de discussions, tu vois, en disant: «Bon, ben, voilà, enfin, maintenant, heu, tu connais mes sentiments, heu, je comprends que tu aies quelqu'un dans ta vie, mais faite juste prendre une décision. C'est soit elle, soit moi. À un moment donné, arrête de jouer sur les 2 tableaux parce que même pour elle, c'est pas cool». Parce que, bon, j'avais quand même une petite conscience, je me sentais mal pour elle, bien évidemment, en tant que femme, heu, je me disais: «Enfin, c'est dégueu ce que tu fais», mais lui, il me faisait un peu miroiter, tu vois, en me disant: «Non, non, mais t'inquiète, je vais arrêter, je vais arrêter, je vais arrêter».
Mouais. Mouais. Mouais. Mmh.